Hello, magandang hapon. Kamusta ka?
Magandang hapon din po. 'Yon ano, parang sinisipon ako ngayon, <laughs> <sniffs> kasi po lumabas kami kasi kagabi. Opo, tapos ayon na naambon, maambon kasi tapos naambunan ako 'tsaka 'yon, <chuckles> parang kaninang umaga nga parang ano, nilalagnat ako. Buti na nawala, opo. <chuckles> <sniffs>
Hmm, nako. Ma Na ah. Ayan. Hmm. Naku. Hmm, naku, umaga pa lang ano na ha, masama na 'yong pakiramdam mo, hirap niyan.
Oo. Oo, buti na lang buti na lang talaga day off ko today. <laughs> Oo, oo. Kayo po, kamusta?
Hmm. Ay, buti na lang, buti na lang. Oo. Ito, ano, inaantok pa. <chuckles> Tagal na, eh, 'no, inaantok pa rin. Parang gusto kong matulog. Oo, inaantok ako kasi
Mm. <laughs> Oo. Kasi ngayon umuulan ba sa inyo ngayon?
Ay, hindi, diyan ba?
Na umuulan, buong araw umuulan dito. Kanina pa pong umaga, opo, kaya hindi ako makalabas. Day off ko sana, lalabas sana ako ngayon. <laughs> Kaya eto, pahinga na lang talaga kasi oo. <laughs> Ngayon lang sana ako makakagala sana, <laughs> pero 'yon umulan ng uma nang sobrang aga. So, 'yon po pala naghahanap na lang ako ng ano, ng katsismisan o kakuwentuhan. <chuckles> Man da mu buti naman, eh, nandiya nandiyan po kayo para ano, makipagkuwentuhan, opo. Kasi kanina ko pa po ano, um, kaninang umaga kasi maaga akong nagising kasi parang sumasakit 'yong ulo ko. <sniffs> Tapos 'yon, ah, hindi ako makatulog tap tapos ano, kasi mahina 'yong katawan ko, iniisip ko 'yong mga gawain sa umaga. Kayo po ba, ano po ba 'yong mga paborito niyong gawin tuwing umaga po?
Hmm. Kaya pala. Oo, kaya hmm. Ay, sayang naman. Oo, pahinga ka na lang. Pahinga ka na lang sa bahay. Hmm, ha Tama. Sige. Mhm. Ah, oo, naman. Totoo po. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Nako, paborito ba kamo? Sa'kin kasi pinaka-busing araw ko 'yong umaga ko 'no. So kung mai-skip ko lang 'yong umaga ko, siguro ano, paboritong araw ko ay Sabado't Linggo ng uwa nang umaga. Kasi 'yon 'yong kasi 'yon 'yong panahon na mahaba 'yong tulog ko. 'Yon 'yong <chuckles> 'yon 'yong pinaka 'di ba? 'Yon 'yong pinakapaborito ko sigurong ano, araw. Yung Monday hanggang Friday, hindi ko siya yung favorite kasi talagang sobrang busy no'ng araw na 'yon. So ayan, nagluluto.
Opo. Oo. <laughs> Mm. Mm, bakit? <laughs> Wa Mm. Hmm, yong trabaho niyo po from Monday to Friday?
Hmm.